Kaya nga. Pero ano yung pinaka-ano, pinagkaiba ng mga estilo at saka tema nya? Kumpara, sa mga alam mo na, yung sa mga bagong artist. Kasi usually, parang ganun na yung mga ano ngayon 'di ba, artist ngayon puro, ah, magaganda yung beat tapos yung iba parang, ah, bumibirit talaga. Kahit ano, OPM lang yung kanta, 'di ba? Eh, ano yung pinaka ano, pinagkaiba talaga ng estilo ng ng Eraserheads sa para sayo?
Mhm, tama. O gi Yun yun nga eh. Para sa'kin, sobrang laki ng pagkakaiba. Kasi nung panahon nila, naalala ko nu'n usong-uso dati na maggi-gig ka kahit walang bayad. Nung nag-i-start pa lang sila, may isang sikat na club, pangalan niya Club Dredd. So, du'n nagsasama-sama yung mga banda. So, yung Eraserheads no'n parang alam mo yun, para lang mapakinggan mo yung kanta nila, punta ka lang dun tapos wala kang babayaran. Siguro, inaabot 'ata ng mga 2 hanggang tatlong buwan bago sila nagkaroon talaga ng alam mo yun, ng kita. Kasi ngayon kasi iba eh, iba na yung dating ngayon eh, ang habol ng mga banda or artist hindi naman sa, um, mababa yung pagtingin ko ah. Pero ang personal na opinyon ko kasi diyan, yung mga artist ngayon kaya sila nagba-banda is para alam mo na, syempre, habol kumita, maging sikat. Kumbaga, yung fame yung hinahabol agad, eh. Tapos ngayon dahil siguro sa AI hindi na ganun kahirap kasi gumawa ng kanta eh. Kumbaga magpo-prompt ka nalang. Ita-type mo nalang tapos gagawa na ng sariling music. Kumbaga, nawawala yu'ng creativity at saka yung artistry. So, yun kumbaga madalian, eh. Ewan ko ba sa panahon ngayon gusto nila madali nalang. Hindi kagaya dati eh, aabutin ng ano, yung recording sa isang album. Kaya napansin ko nga dati yung mga album, iilan lang 'yung ano eh, kanta eh, kasi yung cassette tape, dalawang side pa yan. Side A tsaka side B. Oo, tig minsan tig-a-anim lang tapos babaliktarin mo pa. Alam mo yun, talagang siguro, naalala ko kasi dati, mahal kasi yung plaka 'pag nagre-record ka. 'Pag nagkamali ka, 'di pwedeng i-a-ano mo eh, ide-delete mo lang eh. Oo, kailangang panibagong ano na naman yun, plaka para at least, kailangan pag-ingatan mo at saka isipin mo na tama yung ginagawa mo. Hindi yung
Oo. Mm, okey. Yun yung maganda, ano? Oo. Mm, kumita. Ayan, tama ka diyan. Oo. Sabagay. Mm. Ayan, tama ka diyan. Oo. Kaya nga eh. Sabagay, oo. Mm, ayan. Puwede, o talagang one take lang talaga eh, 'no? Mm. Kailangan perfect talaga.